มีตัวละครไหนไหมคะ? ที่คุณเนี่ยใช้เป็นแรงบันดาลใจบ้างน่ะค่ะ? พอจะช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยได้ไหมเอ่ย?
ได้ครับผม อา จะมีตัวละครหลายตัวที่ผมเอา เอามาใช้แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจเลย อา ตัวละครแรก เลยนะครับ ก็จะเป็นอยู่ใน อะ ซีรีส์อเมริกาเรื่อง The Walking Dead ครับ อืม
อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ The Walking Dead เป็นยังไงเอ่ย? ทำไมถึงได้สนใจ อ่า ตัวละครตัวนี้เป็นพิเศษเหรอคะ?
ก็มันจะมีตัวละครหนึ่งนะครับ เหมือนจะเป็นพระรองด้วย ชื่อ Daryl Dixon อา ตัวละครนี้เนี่ยมีความพิเศษ ก็คือเขาเนี่ยนะครับจะมีแบบว่าปืนพิเศษด้วย ก็จะเป็นปืนธนูเอาไว้ยิงซอมบี้ อา นะครับ
อืม ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ คือ walk The Walking Dead นี่ คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้ใช่ไหมคะ?
อา ถูกต้องเลยครับ เรื่องเกี่ยวกับซอมบี้ เขาก็จะเอาชีวิตรอดนะครับ อา ตามซีซันไปเนาะนะครับ เขาก็อยู่ครบซีซันเลย อะไรประมาณนี้
อะฮะ อา ค่ะ อือฮึ ซีซันหนึ่งนี่มีกี่ตอนน่ะคะ?
ซีซันหนึ่งก็ ถ้าซีซันแรกเนี่ยจะมีประมาณ 6 ตอน ที่เหลือเนี่ยจะมี สิบหก ตอน อา ครับผม ก็จะเยอะหน่อย
อ๋อ อื้อฮือ! อันนี้คุณดูจากช่องทางไหนคะเนี่ย?
ก็ดูทางนะครับ AMC เลยครับ ก็เขาจะมี AMC+ เหมือนกับ Disney+ นะครับ แต่เป็นฝั่งของ AMC อา
อ๋อ ค่ะ อือฮึ คือเป็นแนวที่คุณชอบเหรอคะ? แบบนี้อะค่ะในส่วนของเรื่องเป็นแบบเหนี่ยว เกี่ยวกับซอมบี้ อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ?
อา ถูกต้องเลยครับ ผมแบบชอบเรื่องซอมบี้มาก แล้วผมชอบตัวละครนี้มาก เพราะว่าตัวละครนี้เนี่ย เหมือนกับว่าตอนแรก ๆ เนี่ยครับ เขาจะดูกร่าง ๆ หน่อย เหมือนกับว่าเขา ชีวิตเขาเป็นไปได้ด้วยไม่ ไม่ดีอะครับ เหมือนกับว่าชีวิตเขา เขาไม่มีงานทำ เขา เขาไม่มีอะไรทำพวกนี้ แล้วพอ อะ มีเชื้อซอมบี้ระบาดขึ้นเขาก็กลายเหมือนกับว่า อุ๊ย เป็นตัวฮีโร เป็นตัวเท่เลย อา อะไรประมาณ เนี้ยครับ
อืม อืม อะฮะ อ๋อ อือฮึ อืม แต่คุณบอกเขาเป็นพระรองเหรอคะ? ไม่ใช่ตัวเอกเนาะ?
ใช่ เป็น เป็นพระรองนะครับ เพราะ เพราะว่าตัว ตัวเขานี่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่ดุนะครับ แล้วก็ เนื่อง จากว่า อ่า ตอนสมัยเด็ก ๆ เนี่ย เขาโดนคุณพ่อตี คุณพ่อตำหนิดุด่า คือชีวิตเขาไม่ค่อยเป็นไปได้อย่างราบรื่น อา ตัว ตัวละครก็จะค่อนข้างที่จะมีหลายมิติหน่อย ทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะชื่นชอบ
อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ แล้วเทียบกับพระเอกเนี่ย ทำไมคุณถึงได้รู้สึกว่า อ่า ชอบตัวละครนี้นะคะ? ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ ใคร ๆ ก็อยากเป็นพระเอกเนาะ พอจะเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมเอ่ย?
อืม ได้ครับ ตัว ตัวพระเอกเนี่ย ก็คือชื่อว่า Rick Grimes เขา เขาเป็นตำรวจนะครับ ซึ่ง คือเหมือนกับว่าเขาเพอร์เฟ็กต์เกินไป เหมือนกับว่า เหมือน เหมือนกับว่าเขาเป็นตำรวจ แล้วก็เรื่องยิงปืนเขาก็ได้อยู่แล้ว อะไรพวกนี้ ทำให้มันไม่มีความน่าดึงดูด แต่ถ้าเป็น Daryl Dixon เนี่ยเขามีความน่าดึงดูด ก็คือเขาก็เป็นแค่บุคคลธรรมดาทั่วไป ที่ไม่มีงานทำเป็นคนที่ไม่เอาไหน อา เป็นคนติดแอลกอฮอล์ อะไรพวกนี้ เหมือนกับชีวิตเขาติดลบ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ อะฮะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อะฮะ อืม อือฮึ
แล้วพอมีซอมบี้ระบาด ก็ชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับ เหมือนกับว่าเขาได้เจอครอบครัวจริง ๆ แล้ว ซึ่ง อืม ใช่ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ครอบครัวเขา มัน มันมีปัญหานะครับ อา พ่อก็เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงเนาะ นะครับ อืม
ค่ะ อืม อ๋อ แบบนี้เอง อือฮึ ค่ะ อือ เข้าใจแล้วค่ะ ก็คือจริง ๆ แล้ว คุณมองว่าพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์เกินไปเนาะ ดูสมบูรณ์แบบเหมือนไม่มีจริงอยู่ในโลก ถูกไหมคะ แต่ ค่ะ อะ ได้ค่ะ ๆ
อืม ครับผม อา ๆ เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ คือพระเอกเนี่ย คือตอน ตอนเนื้อเรื่องแรกเลยนะครับ พระเอกเนี่ยจะต้องไปหาครอบครัว ใช่ไหมครับ เพราะว่าครอบครัวหาย เขาอยู่ในอาการโคม่าอยู่ ตอนนั้นแบบว่า อ่า ซอมบี้เพิ่งเริ่มระบาดมา อะไรพวกนี้
อะฮะ อือฮึ ค่ะ อืม
แล้วแบบไม่อึ๊บ ไม่กี่ตอนเนี่ยเขาเจอแล้ว อา เหมือนกับว่า โอ๊ย มัน มันจบง่ายขนาดนั้นเลย เหรอ? <chuckles> อะไรประมาณนั้นน่ะครับ
อ๋อ อืม คือเหมือนพระเอกไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย ดูแบบเป็นพระเอ๊กพระเอก ใช่ไหมคะ อือฮึ
ใช่ ใช้ความพยายาม อืม ใช่ครับ แต่พระรองนี่คือแบบว่า โอ้โฮ ชีวิตรันทดมากแบบว่า โอ้โฮ เป็น เป็นตัวละครที่ตอนแรกคนจะไม่ชอบเยอะอะครับ เหมือนกับว่าเป็นตัวละครที่ ใช้ ใช้ความโมโห ใช้ ตอนแรกก็ไม่ ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรขนาดนั้น ต แต่ว่าคำพูดมันรุนแรงนะครับ แต่การกระทำอาจ อาจจะไม่ อืม
อา อา ค่ะ อ๋อ แบบนี้เอง อือฮึ ค่ะ แต่ว่ากลายเป็นว่าคุณมองว่าพระรองเนี่ย คือเป็นชีวิตที่เหมือนกับทำ คนธรรมดาทั่วไปที่มองเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ใช่ไหมคะ เขาก็มี drama ปกติของเขา ไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบพระเอก แต่เขาก็มีความที่ ส มีความสามารถที่จะ เอ่อ ดูแล ตัวเขาเอง แล้วก็ช่วยเหลือใครได้ จากที่บทบาทของเขาเป็น ที่แบบ คือพูดง่าย ๆ ว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถสัมผัส กับชีวิตเขาได้เหมือนกันเนาะ ไม่ใช่แบบว่าเพอร์เฟกต์แบบพระเอก ปุ๊บปั๊บ อา สำเร็จ อะไรอย่างงี้ อย่างรวดเร็วง่าย ๆ เกินไป แบบนั้น ใช่ไหมคะ อืม โอเค เข้าใจแล้วค่ะ อือฮึ แล้วยังไงต่อคะ? ที่คุณรู้สึกประทับใจตัวละครนี้ด้วยน่ะค่ะ
ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ อืม อา ถูก ถูกต้องเลยครับ อา ถูกต้องเลยครับ อืม ผมเนี่ยประทับใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยนะครับ มัน มันมีความ อารมณ์โกรธ อารมณ์โมโห เหมือนกับว่าตัว ตัวละคร อ เขาแบบ อ ชอบ ชอบโกรธ ชอบโมโห แล้ว แล้ว แล้ว
อา อะฮะ ซึ่งก็เหมือนคนทั่วไปเนาะ เป็นปกติ อือฮึ ค่ะ
ใช่ ซึ่งมัน ใช่ครับ ซึ่งพอเขาแบบว่า อะ พอเรื่องมันดำเนินไปเรื่อย ๆ เขาเหมือนกับว่าเขาซอฟต์ลง เขาแบบดีขึ้น อา แบบ แบบว่าเขาใจเย็นลง พอมีครอบครัวเขาได้รับการดูแลที่ดี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาจะดูเป็นคนที่ แบบถ้าเป็นในครอบครัว เขาก็ เฮ้ย ชิล ๆ เขาก็สบาย ๆ อ เล่นมุกได้ อะไรประมาณนี้ เพราะในชีวิตก่อน ก่อนหน้านี้มันไม่ได้เลย คือแบบโดนทำร้ายแบบว่า โอ้โฮ หลังงี้เป็นแบบรอยเชือกที่โดนแบบว่าโดนเชือดตีอะครับ แบบว่า อะไรประมาณนั้น อืม
อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อา เข้าใจแล้วค่ะ อ๋อ อือฮึ อืม ก็เหมือนกับชีวิตคนทั่วไปที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งท้าทาย ใช่ไหมคะ ไม่ใช่แบบว่าสำเร็จอะไรง่าย ๆ แบบพระเอกเนาะ เพราะว่าความเป็นพระเอก มันก็ดูแบบสมบูรณ์แบบไปหมด ทางนู้นก็ดี ทางนี้ก็ดี ทำอะไรก็ง่าย ใช่ไหมคะ แต่ว่าในขณะที่ อ่า พระรองที่คุณชอบเนี่ย เขาก็มีความเป็นมนุษย์จริง ๆ ใช่ไหมคะ มีทั้งสิ่งท้าทาย แล้วก็มีความโกรธเป็นปกติ อ่า ปุถุชนทั่วไปเนาะ แล้วก็พอได้มาเจออะไรดี ๆ ชีวิตก็เปลี่ยนไปเหมือนชีวิตปุถุชนทั่วไปเลย ช ที่เราสัมผัสได้เนาะ อา แล้วมีอะไรพิเศษที่คุณประทับใจที่ อ่า ใช้ให้เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคุณบ้างเอ่ย?
อา ใช่ครับ ๆ อืม ใช่ครับ อืม อืม ใช่ครับผม ใช่ อืม ครับผม ครับ มี มีครับผม คือการที่แบบมีครอบครัวแล้วเราแบบมีความสุข อะไรประมาณนี้ คือผมเนี่ยเป็น เป็นคนที่ชอบแบบเถียงพ่อเถียงแม่ อะไรประมาณนี้ แล้ว แล้วแบบเหมือนกับว่า อุ๊ย อยากอยู่คนเดียวจัง คือแบบอยู่คนเดียวน่าจะสบายกว่า แต่พออยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ย มันมีความเหงา แล้วก็ช่วง ช่วง ช่วง ช่วงนั้นเนี่ย ก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไร คือแบบเคยมีช่วงหนึ่งที่เรียนตอนมหาลัย แล้วแบบว่า โอ้โฮ แบบไม่ ไม่มีกำลังใจเลย เหงาก็เหงานะครับ เพื่อนก็ไม่มี อา มันทำให้เหมือนกับว่า เฮ้ย ย้อนกลับไปดู Daryl Dixon เฮ้ย! พอ Daryl Dixon มีครอบครัวแบบว่าอยู่กับครอบครัว ก็คือกลุ่มคนผู้รอดชีวิตน่ะครับ อะไรประมาณนี้ เหมือนกับว่าเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราว หรือว่ามุมที่เขาไม่เคยแบบว่าได้เผยแพร่ออกมา ก็คือมุมที่ซอฟต์ของเขานะครับ อา อะไรประมาณนี้
ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ อือฮึ อือฮึ อ๋อ แบบนั้น ค่ะ อืม อา ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ
ก็แบบทำให้ มันอ้างอิงชีวิตผมได้ อา ทำให้ผมแบบ
อืม น่าสนใจ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ก็คือชีวิตเขาก็มีความคล้าย ๆ กับชีวิตของคุณ คุณก็เลยรู้สึกว่า เออ ถ้าเรา เออ มีเขาเป็นแรงบันดาลใจแบบนี้นะคะ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออ ชีวิตเราก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเหมือนเขาได้ ใช่ไหมคะ เมื่อ อ่า เราได้อยู่กับครอบครัวที่อยู่แล้วมีความสุขมากขึ้นเนาะ อือฮึ
ใช่ ใช่ครับ อืม ครับผม อา ใช่ครับผม อืม
ค่ะ แล้วยังไงต่อคะ? ในส่วนที่ เออ พอเราได้แรงบันดาลใจจากตัวละครตัวนี้แล้ว คุณได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้ยังไงบ้างเอ่ย?
ก็ได้ปรับนะครับ ก็ หยับ อยู่กับครอบครัวให้นานขึ้น แล้วก็ อา อะ คุยกับครอบครัวให้ดีขึ้นเหมือนกับ Daryl Dixon ที่ตอนแรก ๆ อยู่ในกลุ่มนะครับ เถียงคนจะเป็นจะตายแบบว่าเถียงนู่น เถียงนี่ เถียงนั่น แบบว่าพยายามจะเอาชนะ แล้วก็เอาอารมณ์เป็นหลัก แต่พออยู่กับครอบครัวไปนาน ๆ แบบมันมีความผูกพันอะไรเกิดขึ้น ผมก็พยายามเอาแบบแรงบันดาลใจตรงนั้น อะ ในการที่จะทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ อะไรประมาณนี้ครับ อือ
อา ค่ะ อ้อ อือฮึ ค่ะ อืม ดีมากเลยค่ะ อือฮึ แล้วคือเรื่องนี้เนี่ย ก็คือช่วงนั้นที่คุณใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจ นี่คือเรื่อง คุณยังดูเรื่องนี้อยู่ หรือว่าดูจบไปนานแล้วคะ?
ยังดูเรื่องนี้อยู่ครับ ตอนนี้ก็มีภาคแยกแล้วนะครับ อืม
อ้อ ยัง ดู อา ค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่ดูก็สามารถดูเขาเป็นแรงบันดาลใจไปได้เรื่อย ๆ เนาะ อา ค่ะ แล้ว เออ หลังจากนั้นเนี่ย ก็คือคุณก็ใช้ในส่วน เออ ลักษณะนิสัยของเขาเป็นแรงบันดาลใจ ใช่ไหมคะ มีแบบอย่างอื่นอีกไหมคะ? ที่คุณรู้สึกว่า อะ อันเนี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเพิ่มเติมอีกด้วยน่ะค่ะ
ใช่ครับ อือ อา ๆ ผม ของผมเนี่ย อะ ขอบอกแบบข้อด้อยที่ผมไม่ได้เอามาได้ไหมครับ อา บอกข้อด้อยแทน อา ข้อด้อยของเขา ก็คือ เขาอาจจะมองแบบครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ใช่ไหม แต่พอคนอื่นที่ไม่ได้อยู่นอกกลุ่มอะครับ คือเข้าใจไหมว่า เรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอด เพราะฉะนั้นคนที่อยู่นอกกลุ่มเขาจะไม่ต้อนรับเท่าไร เขาก็จะไม่สนใจแบบว่า แล้วก็ไม่ห่วงใยอะครับ
อือฮึ ค่ะ ได้ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ ก็คือจะ อา
เหมือนกับ ถ้า ถ้าเป็น อ่า ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่ม แบบว่าเดียวกันก็ไม่แคร์ เรื่องของคุณ อะไรประมาณนี้ แต่ แต่ว่า อืม
อะฮะ ค่ะ คือ ค่ะ คือคุณมองว่าเขาไม่มีน้ำใจใช่ไหมคะ กับคน อะ คนอื่น นอกจากดูแลเฉพาะคนในครอบครัว หรือคนในกลุ่มของตัวเองเท่านั้น แต่เขากลับไม่มีน้ำใจ หรือไม่ ไม่ได้ช่วยเหลือคนนอกกลุ่มเลย คือจริง ๆ แล้วเขาควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนนอกกลุ่มบ้างใช่ไหมคะ แบบนั้นไหมเอ่ย?
อา อา ใช่ครับ เออ อะ ใช่ครับ ถูก ถูกต้องเลยครับ เพราะ เพราะ เพราะว่าแบบเหมือน เหมือน เหมือนกับว่าในเรื่องของ อะ ซอมบี้มันเป็นเรื่องของการที่ โอเค คนบางคนเอาเปรียบใช่ไหมครับ แต่ แต่ว่าทีนี้ในชีวิตจริงก็ ก็มี แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปิดกั้นหมดเลย แต่ในเรื่องนี้เหมือน เหมือนปิดกั้นไม่ให้เขาไปอยู่กับใครเลย อะไรประมาณนี้ ให้อยู่แต่ แต่กับในกลุ่ม อะไรประมาณนี้ครับ
อา เป็นข้อด้อยของเขาเนาะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม อ๋อ หมายถึงว่า คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คือเขาก็มีความเป็นห่วงคนในกลุ่ม แล้วก็ไม่ยอมให้คนในกลุ่มเนี่ยออกไปช่วยเหลือคนอื่น หรือว่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาควบคุมไว้เลยใช่ไหมคะ แบบนั้น?
อา ใช่ ใช่ครับ ถูกต้องเลย
อา แล้วคุณคิดว่าเขาควรจะปรับปรุงยังไงคะ? ถ้าเกิดจะให้เขาเป็นไปแนว แนวทางที่คุณรู้สึกว่า เออ เขาควรจะเป็นแบบนี้นะ ช่วย อ่า พอจะ เอ่อ แนะนำหรือว่าอธิบายที่คุณรู้สึกว่าเขา อยากให้เขาเป็นแบบนี้อะค่ะ? อือฮึ
อืม ครับผม คืออยากให้เขามีความรู้สึกแบบว่า เอ๊ย สมมติเห็นคนรักใช่ไหมครับ อา เขาก็ ก็อยากให้เขารู้สึกว่า อุ้ย คน 2 คนเนี่ยเขามีความรัก เราอยากจะปกป้องเขา อา เพราะว่าส่วนตัวเขาหรือ ส่วนตัวเขาเนี่ย ถ้าไม่ได้เป็นคนอยู่ในกลุ่มเขาจะไม่แคร์ คือถ้า 2 คนนี้โดนซอมบี้กัดแล้วเป็นอะไรขึ้นมา ก็ เขาก็ไม่แคร์ แต่ผมอยากให้เขาแคร์บ้าง อะไรพวกนี้ครับ เพราะว่าคือชีวิตมนุษย์ด้วยกัน อา อะไรประมาณนี้อะครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ้าว อือฮึ ค่ะ อืม เข้าใจแล้วค่ะ ก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า เขาก็ยังไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจของคุณในทุกอุปนิสัยที่เขาเป็นนะคะ แต่คุณก็เลือกนิสัยที่คุณรู้สึกว่า เออ เป็นนิสัยที่ดี อุปนิสัยที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ ที่เป็นในทางที่ดีเนาะ ก็โอเคเลยนะคะ แบบนี้ก็ดีมาก ๆ เลย แล้วในเรื่องนี้เนี่ย นอกจากคนนี้เนี่ยนะคะ ตัวพระรองเนี่ย คุณมีใครที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเพิ่มอีกไหมคะ?
ใช่ครับ อืม ถูกต้องเลยครับ อืม อ๋อ ก็ต้องเป็นหนังแบบว่า หนังได้ไหมครับ? หนังอื่น หนังเรื่องอื่นเลย
อา ได้ค่ะ หนังอื่นก็ได้ค่ะ
เอาซูเปอร์แมนก็แล้วกัน Clark Kent อา เอา Clark Kent ก็ได้นะครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่อยู่ในร่างที่ อะ เป็นมนุษย์ปกตินะครับ ที่เขาปลอมตัวขึ้นมาเนี่ย เหมือนกับว่ามันคือแรงบันดาลใจเลย คือผม ผมเนี่ยเหมือนทำยูทูบด้วย แล้วอยากจะปกป้อง เด็ก ๆ จากมิจฉาชีพที่หลอก ใช่ไหมครับ ลูกค้า ใช่ครับ อืม แล้ว Clark Kent เหมือนกับว่าเป็นซูเปอร์ฮีโรอะ เป็นซูเปอร์แมนอะ แล้วแบบ
อา ดีค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ น่ารักมากเลยค่ะ ชื่นชม ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ เข้าใจ
พอ พอแบบเขาถอดแว่น เขาเปลี่ยนชุด คือเขาดูสง่างามมาก คือแบบมัน มันทำให้ผม อ นึก นึกถึงตัวเอง แล้วก็อยากเอาเป็นแบบอย่างด้วย คือ อา คือแบบผมอาจจะเป็นคนธรรมดา แต่พอทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์ปุ๊บเนี่ย ผมให้ความสำคัญกับการ การที่ไม่ให้โดนเด็กหลอกเลยครับ แบบว่า อา ทำคลิปที่มีสาระ อะไรพวกนี้ อา ประมาณนี้เลยครับ
อือฮึ ค่ะ ดีจังเลย อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา เข้าใจแล้วค่ะ ก็คือคุณก็รู้สึกว่า Clark Kent เนี่ย ก็คือเวลาเขา อ่า เป็นซูเปอร์แมนเขาก็ดูดีมากเลย แต่ในขณะที่เขาเป็นคนธรรมดา เขาก็อาจจะดูธรรมดา ใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับคุณที่แบบว่า ตอนแรกที่คุณไม่ได้ทำยูทูบ คุณก็เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่ง ใช่ไหมคะ แต่พอคุณเป็นยูทูบเบอร์ที่ เอ่อ ทำเนื้อหาที่ช่วยเหลือ อ่า ผู้คนให้เขาเข้าใจในเนื้อหาที่คุณ อ่า แชร์เนาะ ให้เขามีความรู้เพิ่มเติมจากที่คุณนำเสนอด้วย ใช่ไหมคะ อา แบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารัก และก็ชื่นชมมากเลยนะคะ ก็ ก็เป็น คุณก็คือซูเปอร์แมนคนหนึ่งเลยนะคะ ในยูทูบ เอ่อ ในยูทูบเนาะ คุณเป็นยูทูบเบอร์ ใช่ค่ะ ยูทูบเบอร์แมน อุ๊ย น่ารักมากค่ะ เข้าใจเลย ก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์น่ารัก ๆ แล้วก็ชื่นชมมาก ๆ นะคะ ที่ อ่า คุณเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วย แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่ดี สวัสดีนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ใช่ครับ อืม ครับผม อา ครับผม อา ใช่ครับ อืม ครับผม ของผมเป็นยูทูบเบอร์แมน <laughs> ยูทูบเบอร์แมน ดี น ขอบคุณนะครับผม สวัสดีครับ